É, às vezes, a gente tem ali, né, nossa na nossa mente ali, ou até, às vezes, acesso minha terapia foi fundamental naquele momento, ali, em que eu ela me trouxe aí essa ideia do da escrita, para colocar para fora. Eu até fiz uma coisa, assim, um pouquinho diferente também, eu criei um caderno de guerra. Esse caderno de guerra, é um caderno de oração. Como eu sou muito voltada pra pra pra Deus, para fé, eu escrevi ali minhas orações.
Aham. Ah, que que é isso? Aham. Olha!
E essas orações, eh, e ali em cima daquilo é igual uma amiga, sua amiga diz, assim, para mim, "Olha, eu quero oi você pode orar por mim?". Então, eu fiz uma lista de pessoas, que eu queria que, eh, apresentar para Deus sabe. Então, eu colocava o nome dessas pessoas ali. E agora falando com você, eu achei que eu não gostasse, que eu não criasse esse essa questão de diários escritos, e aí foi para esse lugar eu lembrei que eu
Aham. Olha.
em algum momento eu tenho essa referência exato, exatamente.
Você já teve. Você tem vontade de resgatar isso?
Olha, eu já pensei em fazer um livro, você acredita que eu já pensei em escrever? Eu pensei em escrever o livro da minha história, um um é um
Olha! Que interessante, você sabe que isso é incrível? Porque, te ajuda a entender um pouco mais, eu acho que até você amadurecer, a sua história. Porque para É Não, pode falar, desculpa.
Exatamente, é porque hã. Não, é porque tantas pessoas dizem para mim, assim, com base no que me conhecem, né, que, por conta dessas dessa parte da da saúde, né, que eu tenho um processo, eh, um um si uma um diagnóstico, e as pessoas pensam, assim, que eu posso inspirar, ajudar. E aí você a gente tá aqui falando, eu achando que o celular é a minha forma, eh, de mais forte que eu nunca escrevi mas hoje, eu penso em resgatar isso de novo em algum momento. E escrever não no celular, nem no na mão, eu acho que iria para o computador mesmo, que acho que é uma forma mais fácil, ali, de digitar mais rápido, não é, e colocar em prática mas
Com certeza, você não vai fazer 2 trabalhos, né, também.
Uhum, gostei, gostei de resgatar esses sentimentos, olha, desabafar com você, conversar com você, trazer essa ideia, né, e saber da sua opinião, de alguma forma, porque aí você, dizendo sua opinião, você me me fez abrir a mente para outras coisas, eu gostei muito.
Verdade.